Eee, iya jadi, eee, kalau ritme kerja itu, eee, memang di apa diserahkan kepada aku dan teman-teman gitu, jadi bosku, eee, hanya apa istilahnya, ya pokoknya targetnya harus selesai misalkan ya Kak ya, eee, 2 hari, nah itu harus selesai gitu, Dia nggak nggak terlalu mau tahu boleh dibilang giman heeh, gimana caranya, terus juga kesulitannya apa yang penting, eee, pada saat, eee, tenggat waktu gitu ya atau deadline, itu harus selesai gitu. Nah jadi, eee, di satu sisi itu memang, eee, positif ya, maksudnya punya, eee, ruang untuk, eee, bergerak sendiri gitu ya tanpa, eee, dibatasi, gitu juga punya fleksibilitas yang cukup gitu pada saat mengerjakan, eee, pekerjaan. Nah tetapi, ada sesuatu yang, eee, aku rasa belum ada atau kurang gitu ya. Jadi, eee, karena si atasanku ini yang sebelumnya itu, eee, lebih fokus kepada target atau pencapaian atau hasil gitu ya jadi
Ah oke. Oalah. Caranya gimana gitu ya, heeh. <chuckles> Mhm. Paham paham. Ah iya sih. Hasil akhir, mhm.
Mhm, hasil akhir jadi, eee, untuk prosesnya dia, eee, kurang apa namanya, kurang begitu, eee, perduli atau mau tahu gitu Kak, ya jadi ya pokoknya terserah deh, mau ada masalah apa kek gitu ya, mau, eee
Oh. Wah. Gak ngurus ya, yang penting kelar target selesai tadi kan.
Mhm, betul Kak, yang penting pokoknya selesai aja gitu, jadi ketika ada kesulitan, eee, aku dan teman-teman, eee, satu timku, itu bingung gitu harus bertanya ke siapa, harus diskusi ke siapa kemudian minta arahan ke siapa karena, eee, atasanku ya udah pokoknya kerjain aja deh. Heeh nggak mau tahu, gitu, jadi bingung juga waktu itu gitu harus, eee, istilahnya, eee, bersandar ke mana <chuckles> gitu ya, karena a
Gak mau tau, iya tadi ya. Mmm. Waduh, oke. <chuckles> Iya sih kalau dipikir. Mhm.
Mhm, karena atasan ya, eee, nggak menurut aku ya, waktu itu peran atasanku tuh, ya tidak, eee, berjalan, eee, dengan optimal ya gitu ya, yang di mana harusnya bisa apa, eee, mungkin memberikan apa, eee, advice ya atau arahan gitu ya. Kemudian juga ikut terlibat di setiap, eee, pekerjaan gitu walaupun gak turun langsung, tapi paling enggak, eee, dimonitor gitu ya prosesnya gitu ya dari awal, pertengahan, sampai akhir, sampai selesai. Kalau ini kan enggak ya, jadi, eee, ya pokoknya mhm, eee, kek di awal diberikan apa, pekerjaan, terus nanti di akhir baru ditanya, "Eh udah selesai belum? Gimana?" gitu. Jadi agak-agak kesulitan pada saat, eee, butuh, eee, apa, arahan dan advice Kak gitu.
Iya sih benar bener. Malah beda ya. Mhm. <chuckles>